<laughs> Für Eier?
Und das billig. Ja, ja, das ist ja billig. Na, na, vor 'nem Monat waren's 20.
Das ist billig? <laughs> Was für 'n Ding?
Ja.
B d d d bindest du mir hier den Bären auf?
Nein. Nein. Du, die haben die haben vorm Monat hier noch die Ei die Eier einzeln verkauft für z äh, 2$ pro Ei.
Nein? Was? <laughs> Ist ja der Hammer, du. Was bezahlst du für Brot und Margarine? Erzähl mal.
Ja. Äh. Okay, also Brot s äh, sieben Dollar.
Ja. So frisches Brot gebacken. Was für 'n Ding? 7?
Brot ist 7$. Na ja, gut, ich nehme halt auch dieses dieses dieses gute Brot, ne? Das das ähm, habe schon wieder 'n Namen vergessen, aber wie auch immer. Auf jeden Fall und dann Ei ähm, also Eier zahle ich so um die 12, 3, also kommt immer drauf an, 12, 13, so was im Moment. Und dann, äh, Butter, europäische Butter, da nehme ich schon die billige billigste, die ich kriegen kann, die ist dann vier neunundneunzig.
Ja. Aha. Ja, okay, okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aha. Aha. Aha, aha. Und wie groß ist die?
Und N na ja, also es, äh, d sind 200, ne ähm, äh, wie wie groß sind die in Deutschland? zweihundertfünfzig Gramm, ne? Das, d ich glaube, die hat 225.
Wie viele Pfund? Aha. A also, also also also, äh, weniger als ein 1/2 Pfund?
Kleiner als die in Deutschland. Ja.
Sag mal, wie lebt ihr denn da oben? Ja, erzähl mir mal von 'ner zünftigen Vollmilch. Muss man doch mal. Ja?
Und Milch? Ja, ja, so ist es. Und Milch? Du, 'ne Voll n ja, 'ne Vollmil also wenn ich 'ne og 'ne Biovollmilch hier kaufe, ähm, f also für die große, ne, das ist ja dann äh, f was ist denn da drin? Also so ne, j nicht ganz, das ist hier kein Gallon, das ist weniger, das ist irgend so 'ne Mittel Mittelpackung, keine Ahnung. Äh die also wenn ich Glück habe und sie sind verkauft, dann zahle ich noch 7$.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. 'N Gallon. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. J Aha. Mhm.